Sim, ela é diferente, ela é mais saborosa, eu acho que pelo cozinhar, né, lentamente, fica ali, pegando mais gostinho. <laughs>
Hum. Uhum. Você tem muita sor
Verdade, eu eu eu também acredito que eu tenho muita sorte, assim, de ter crescido numa família multicultural, né, que é uma mistura de mineiro com italiano. <chuckles> E aí
Uhum.
quando a minha avó teve os filhos, meu pai é o mais velho, todos nascidos em Minas, Minas Gerais, no no sul de Minas, né. Eles mudaram para o interior de São Paulo.
Hum. Uhum. Hum. No interior, é São São Paulo também é famoso por comida boa.
Onde eu nas São Paulo, eu ac eu a eu vejo São Paulo, assim, como comida de todo mu de todo mundo, sabe. Tudo tem em São Paulo. Sim.
Uhum. Por ser, eh, São Paulo, né, um uma dos paí dos Estados ma maiores no Brasil, assim, maiores não
Eh, do mundo, né. É um exa
de muita gente, né, não ele não é o ele não é o ele não é o maior, mas ele é
É, mas é de muita gente, mais populoso. <chuckles>
Muita gente. Acho exatamen acho que é o mais populoso, né.
Mais populoso. Então tem uma é. Tem uma mistura muito grande, né, ali em São Paulo, também, de comidas. Mas eu cresci com essa mistura da comida italiana com a comida mineira, essa junção. Então, assim, a minha avó fazia muito pão, muito pão no forno de lenha, bolo, sabe, pão de queijo, couve.
Hum.
Eu cresci muito bem alimentada.